Hallo, na?
Einen wunderschönen guten dir noch Tag, mir schon mir schon Nacht eigentlich fast, ne?
Ja. Ja, ne, hier ist noch 'n bisschen früher, ne? Ja.
Hm, ja, hm, ja, wie geht es dir?
Ja. Ich glaube, ich kriege so 'n bisschen die Nachmittagsmüdigkeit, mhm. Du hast ja auch 'n bisschen, ne, heute ist nicht so. Aber du kannst bald schlafen gehen.
Ja. Ah ja, die hatte ich ja vorhin auch. Mhm. Ja. Das stimmt, das stimmt. Ich lege mich dann gegen 10:00, wenn ich's schaffe, weil ich muss noch Zigaretten kaufen. Also, ich muss noch mal kurz raus schite, äh, gegen 10:00, dann, ja, 10:15 lege ich mich dann ins Bett.
Ne? Ja. Mhm. Ach so, na, das ist natürlich witzig. <chuckles> Oh Gott. Du, ja, ich hab 'ne Idee. Die sollten äh, jetzt, es müsste doch so 'n Lieferservice jetzt auch mittlerweile schon geben für Zigaretten, da musst du gar nicht mehr raus. Die sollten irgendwelche so, äh, Drohnen einfach so rüberschicken. Das war mal 'ne Idee, die ich ha ganz vor ganz vielen Jahren hatte. Und da haben alle gedacht, ich bin wahnsinnig. Und dann haben's natürlich äh, dann fing's an, ne?
Ja, aber die wollen ja ach. Ja. Ja, ja. Hast du doch schon. Genau, das hast du ja damals nicht, als du das gesagt hast, mhm. Verstehe ich, verstehe ich. Ja, ich
Ja, aber damals nicht damals gab's das alles nicht. Ja. Und dann da hätte ich wirklich wäre jetzt richtig reich wahrscheinlich. Scheiße. <laughs> Jetzt echt.
Ja, hättest du mal investiert, ne? Hättest du mal da investiert, du.
Ne, ich wollte es selber machen hatte schon 'n Namen und alles für das für das für die Firma.
Ach so, ja, hättest du mal gemacht, ne? Hätte, hätte, Fahrradkette.
Ja, ich weiß, aber da haben alle gesagt, ich spinne. Das wird nie passieren.
Hätte, hätte, Fahrradkette. Das ist natürlich immer schite, ne?
Ja, ich weiß. Na ja, du komm was anderes.
Ja. Ich glaube, irgendwann mal kriegen wir bestimmt noch 'n Chip implantiert.
Oh ja, definitiv.

Ja, ja, ja, genau. Und man man realisiert gar nicht mehr, wie ne, man d man d ist ja genauso wie wie man jetzt da steht und denkt sich: „Ach Gott, dieses Mal“ Covid war vor 5 Jahren, ne? Das ist die Zeit ist total verflogen. Ja, ne? Und
Ja. Das ist so crazy. Das ist so verrückt, weil ich kann mich also, die Zeit ich habe ja so nach Covid hatte ja eh gar keine gar kein Gefühl mehr für Zeit.
Genau. Ja. Ja.
Zeit war einfach nicht mehr gegeben.
Ja, richtig, ne, und deswegen, ich glaube wirklich, dass es auch in 5 Jahren, wenn wir zurückblicken und sagen, d äh, we wo sind die letzten 5 Jahre geblieben und was hier alles passiert ist? Und jetzt haben wir das und jenes und überhaupt und <laughs> so, ey, so, ne?
Ja. Richtig. Ich ich weiß auch nicht, wann ich, äh, so alt geworden bin, ne, weil in welchem Zuge das passiert ist. Ne, wann, keine Ahnung. <laughs>
Ne, ich auch nicht, ach, hör bloß auf weiß, ja. Ja, in den letzten 5 Jahren, ne?
J auf jeden Fall in den letzten 5 Jahren. Ja.
Ja, es ist Covid. Ich sage ja, ich schiebe alles auf Covid. Ähm, ja, aber es ist halt ne? Ich ich glaube halt wirkl also, ich hoffe mal, sie nutzen es zum zum Positiven und und um Menschen zu helfen und behinderten Menschen zu helfen und und blinden Menschen zu helfen, aber leider Gottes wird es auch 'ne, ne, dunklere Seite geben da.
Ja, definitiv. Hm. Hm. Mhm. Auf jeden Fall, weil wenn du bedenkst, was Pharma angeht, ne, die wollen w nie wirklich, dass wir gesund werden.
Ui. Richtig, stimmt.
Machen die nämlich sonst keine Kohle.
Oh, absolut, ne?
Ne, deswegen sage ich auch, Krebs wird nie geheilt.
Ja, das ist auch Geschäftemacherei, das Ganze, ne? Da ist so viel dahinter, also ja.
Weil mit Krebs ja natürlich. Chemo ist ja ist ja für die ist das 'ne Goldgrube.
Mhm. Wahnsinn, ne? Mensch, du. Danke.
Gut, Liebes. Danke dir.

Nein, nein, danke.
Ja. <laughs> Ich hatte mich schon als ich, ähm, 22, äh, in in San Francisco gewohnt habe, habe ich mir schon weißt du, da sind ständig irgendwelche komischen Autos rumgefahren, die hatten so komische Dinger auf 'n Dächern. Ich meinte: „Was ist das denn?“ Bis mir mal einer erklärt hat, dass die die ganze Stadt gemappt haben für diese Taxis. Ist irre, ne?
<blows air> Das ist verrückt. Ich finde, das ist verrückt. Ich w ich will da ich will das nicht. Äh, das Problem ist aber, du kannst da ja auch nicht drum herumkommen, ne?
Ja, aber das ist die Zukunft. Ne, aber das finde ich. Ne. Also erst mal das und das ist ja doch im Grunde ist es ja schon irgendwie so, äh, alte Nachrichten. Das neueste ist ja jetzt, dass die fliegenden Taxis kommen werden und die haben ja jetzt schon mhm, da gibt's doch diesen einen Typen, der hat doch diese diese Surfbretter entwickelt, äh, wo du überm Wasser surfen kannst. Hast du die schon mal gesehen?
Das auch noch. Ja. Surfbretter.
Also die stehen richtig über dem über dem Wasser, die Dinger.
Ne, ich kenne nur diese fliegenden Dinger.
Genau, die sind fliegend und die f die f genau, und da hat er jetzt mhm, da hat er von Star Wars kam er irgendwie auf die Idee, weil Star Wars hatte so 'ne Szene in 'nem Wald, wo, äh, diese ganzen, äh, Soldaten, also diese wie wie heißen die noch mal? Diese die w die in den weißen, ähm, St Sturm Stormtroopers ne? Genau, die sind da auf so so Motorrädern rumgeflogen und jetzt hat er ein Motorrad entwickelt, das fliegt.
Ach so, die, s ja genau. Ja, die kenne ich. Ja, die ja, ich ja, ja, ja. Ja. Es fliegt.